А расскажи, что важнее для тебя: смысл работы или деньги?
Ну, на самом деле, мне кажется, немножко вот нечестно так ставить вопрос. Ну, потому что если мы так ставим вопрос, то вроде как это вот есть люди, которые работают за смысл, да, а есть люди, которые работают за деньги. Ну.
А почёму? <chuckles> Ну, так, да, а, а ч чем для тебя это спорный вопрос?
Как Ну, то есть вроде бы, э, как бы, э, я не думаю, что есть какие-то люди, которые вот работают, а что им платят какие-то мелочи, их вообще, не ну, не касается. Ну, наверно, может быть, кто-то, кого кто-то другой обеспечивает, это может в такой ситуации быть. Но чаще всего мы все приходим на работу, чтобы получать деньги. Это нормально. Это какой-то некий базис, который там должен быть. Да, вопрос, там на какую сумму мы готовы согласиться, но это важно. Ну, то есть это вроде как смысл работы. Ну, я немножко тоже утрирую, но он именно в это, да, чтобы мы тратим своё время, свои свой, там, свои интеллектуальные способности, кто-то физические способности, и мы за это получаем какое-то поощрение. Но, конечно же, мы не работаем, ну, я не работаю просто за деньги, конечно же, мне важно, чтоб
Угу. Угу. <chuckles> Ну да. <chuckles> Вдохновение нужно какое-то, да?
ну да, чтобы работа была там для меня интересной, да. Для меня очень важно достижение результата, да, чтобы я в работе могла, приложив какие-то усилия, спустя какое-то время увидеть результаты, сказать там себе: "Я молодец". То есть там, мне в пр мне даже, кстати, важнее, когда я себе говорю, что я молодец, а не кто-то там вокруг меня. Это мне <chuckles> необязательно. Вот.
Так. <laughs> Главное, что я знаю, да, и сама себя могу похвалить.
Ну да, я вроде как, как мне кажется, более-менее адекватный, там, здравомыслящий человек, и я могу оценить, что вот я приложила усилия, а эти усилия были большие, и я получила результат, это, там, вот вот это сделала я, это, там, мы сделали с командой. Тут вот, там, я не знаю, я как-то там нашла такую команду, мотивировала её, и они у меня такие все мо молодечики, да, и вот мы с ними чё-то сделали. Вот. Это, безусловно, важно. Но вот, как это, меня вот в этом, наверно, вопросе немножко напрягает такое противопоставление. Ну да, то есть, наверно, нет противопоставления, есть некий баланс. То есть ты когда выбираешь новую работу, да, там, ты оцениваешь компанию, насколько тебе компания интересна, да, ты оцениваешь свой функционал, куда ты там соглашаешься, на какую должность, да, чем конкретно ты будешь заниматься. И ты оцениваешь вознаграждение, которое ты за это будешь получать. Вот. И вот эти, наверно, несколько составляющих и говорят тебе, там: "Я готов здесь работать или нет". Причём, ну, бывают же разные ситуации. Вот я, например, а, несколько раз, а, условно, там, делала шаг назад в своей карьере, то есть я там была уже, условно, например, руководителем отдела какого-нибудь небольшого, да уходила в новую компанию, мне нравилась компания, мне она казалась перспективной, да, то есть то, чем они занимаются, то, как они работают. Вот, но на должность, например, не руководителя, а там какого-нибудь специалиста или там макрорегионального специалиста, то есть это с точки зрения карьерной иерархии был шаг назад, да, то есть была более, да, большую должность занимала. Но я понимала, что мне эта компания интересна. Я в ней могу развиваться. Я в ней могу через какое-то время достичь большего, чем я имею сейчас. И это больше будет и с точки зрения смысла, и того, чем я занимаюсь, и с точки зрения финансовой. И я говорила: "Ок, я согласна на это". Это, м
Так. Угу. Почему? Угу. Мгм, мгм. Да, да, да. То есть ниже Мгм. И потом ты вот, э, вырастала, достигала того, что ты хотела мгм, мгм.
Да. Да, да. Может быть, ну, как это, здесь, конечно, можно сказать, что, может быть, у меня там ус условно уже есть некий опыт и мне легче это сделать. Можно сказать, что мне где-то везло- это тоже так. То есть на работе, конечно же, есть везение. Ну, то есть как бы иногда бывает, что кто-то просто переходит с должности, которая тебе прям подходит и нравится, да, а иногда бывает, что, там, человек решает, что он всю жизнь с тобой будет работать, и, там, тебе надо искать что-то другое внутри компании. Ну, так бывает.
<chuckles> Ну да. <chuckles> Ну, ещё, мне кажется, важен коллектив. Да вот, э, на работе, на которой ты работаешь, м, ну, вот как ты говоришь, там компании мы делали, э, коллективом. Но вот как, э, если будет плохое взаимодействие с коллективом, ты вот, б выберешь деньги <chuckles> и, э, работа прибыльная, вот. Ты будешь работать за, э, или всё равно вот тебе будет некомфортно, и ты, а, не н уйдёшь с такой работы?
М. У меня было несколько примеров. Вот у меня есть пример, когда я, м, пришла в компанию и мой, получается М, я, ну, работала в большой компании, которая работала на территории всей, м, страны. Соответственно, там, как правило, бывает линейное подчинение- это когда внутри, там, твоего филиала ты непосредственный человек, который твой непосредственный руководитель. Он так и и записан в штатном расписании как твой руководитель. А есть еще функциональное подчинение- это когда вы там работаете в своей функции, да, и эта функция собирается внутри всей страны, да, и у тебя есть руководитель, который с точки зрения функций твой. Вот. И у меня была ситуация, когда мой линейный руководитель мне с ним было очень комфортно и хорошо. А мой функциональный руководитель- ну, я редко, конечно, встречала такие, м, примеры,- это был прям, ну, вот запредельный уровень ужаса во всём. То есть это, ну, в смы в смысле, человек эмоционально не умел сдерживаться. То есть человек себя вёл эмоционально просто некорректно, ну, прям вот совсем некорректно. Человек не ум кричал, говорил прям, ну, вещи такие, которые вот уже, знаешь, как еще 1 шаг, и кажется, что можно идти в HR и говорить о том, что, ну, ситуация на работе неуместная. Человек был моего же пола, то есть это не было, ну, вот каких-то там условных домогательств или чего-то такого вот. Нет, человек был моего пола, и это было не в плане там каких-то гендерных неприязней, такое бывает, да? Но человек просто эмоционально был невыдержанный и там кричал, говорил какие-то неуместные вещи, ну, то есть прям. И Мгм.
Мгм. Так. Ужаса? <chuckles> Почем М. То есть он кричал там? Мгм. Различия и мгм. А если он функциональный руководитель, э, я так поняла, над отделом, то есть он должен был к твоему, а, непосредственному руководителю обращаться? Как он с тобой за почему он с тобой взаимодействовал?
Не, не, не, он сам не, это, в этом и де То есть, когда у тебя функциональное подчинение, то у тебя есть руководитель линейный и есть функциональный, и они оба твои руководители. Но как бы разделяются с точки зрения функциональной ты работаешь в функции, а линейной ты работаешь, там, с точки зрения, там, где-то управления персонала, вот какие-то такие вещи, да, там. Работа, м
М. Ну, то есть, если у тебя задача от твоего линейного руководителя, она в приоритете, чем задача функционального?
Ну, так нельзя сказать, так как это всё немножко сложнее. Как правило, задачи ставит, э, то есть, функциональный руководитель курирует функцию маркетинга. То есть, вот я, а, свою функцию, вот, на примере маркетинга, то есть, он ставит задачи с точки зрения реализации маркетинговых мероприятий, он их согласовывает, что они действительно соответствуют стратегии компании, а, внутренним политикам и прочему. А линейный руководитель, он ставит задачу, н ну, там, не знаю: "Мы должны достичь, там, там, там, филиал такой-то должен достичь выполнения плана". Да, там. Я как функция маркетинга говорю: "Я могу достичь пробе выполнения плана, вот, используя бюджет и запуская вот такие мероприятия". Ну, если совсем
<chuckles> Я просто. Мгм. Да. Понятно. Я просто пыталась понять, как он, а почему он на тебя мог кричать и какие-то, что-то требовать, если, э, ты, как бы, вот Я пыталась понять, какие пересечения у вас есть.
Мог. Ну, это, знаешь как. Это можно считать, что у вас 2 руководителя, просто каждый отвечает за свои блоки. Вот, если совсем прос Вот. И человек был то есть, мне нравилась компания, мне было тяжело работать, ну, там, объем был большой. Но это было интересно, это была, м, большая компания, она работала на всю Россию. Мы как раз запускали новые филиалы, то есть это было прикольно, то есть, в новом городе открыть с нуля филиал, да, там вот, запустить всю работу. И я работала в функции маркетинга, это очень большая часть. Она сложная, но интересная. То есть, вы должны рассказать о том, что вы есть, привлечь клиентов, но при этом, вот
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, то есть, не ша шаблонная работа, а именно креативить.
Ну, в ка м, ну, я я, ну, окей, да да, допустим, так.
<chuckles>
Вот, чтоб не углубляться. Вот и, а при этом человек, с которым я согласовывала всю всю весь всю функцию, то есть, всё, что я должна делать, я должна была с ней согласовывать, согласовывать с ней бюджеты, там у меня пот еще что-то предлагать. Это всё пет через нее пере происходило. И это было очень тяжело. То есть, я каждый раз, ну, как это, с таким вот, и да-да-да, я я я, там, каждый раз, там, по 10 раз думала: "Может быть, здесь можно без нее обойтись? Может быть, можно как-то по-другому сделать?" Но это прям
Так. Собиралась с силами, с духом? <laughs> Что же, не затрагивать ее.
Да, такое эмоциональное насилие было очень сильное. Ну, ни опять же, не пе не перешагивающее границ, но тяжело, то есть, как бы. Знаешь, когда у тебя есть
И как ты вот, э, правила себе, вот, силу воли, ты заставляла себя звонить или как?
Ну да, силу воли, там, придумывала, как бы так с ней поговорить. То есть, е э, то есть, ну, как бы, ей не надо было думать, как разговаривать с людьми, да, а мне надо было, поэтому я думала, как бы мне с ней так поговорить, чтобы н не не на не получить вот это вот всё, и максимально быстро получить то, что мне нужно. Вот. Это тоже эмоционально было сложно. И я долго про я 3 года я продержалась на этой работе. Вот. Но в какой-то момент я нач стала понимать, что как-то я уже всё знаю, то есть для меня это уже не новое, а, я не вижу каких-то перспектив для ся, вот именно как как роста, вот. А вот эта часть я дум думаю: "Ну и зачем?" Я ушла из этой компании.
Сколько же ты терпела это? Вообще. Ну, то есть, было, м несколько факторов, не именно из-за этого человека ты ушла?
Ну да-да-да, то есть, э э, не из не именно из-за этого, потому что, как бы, работать, знаешь, как 3 года и только через 3 года уйти из-за этого человека выглядит как-то странно.
<chuckles> Нет, ну, может быть, это нарастало как снежный ком, понимаешь, сначала вроде нормально нормально, потом- всё, уже нет сил терпеть, и, всё, настает точка кипения, ты бросаешь.
Ну да, да.
То есть в этом
Ну, н нет, но это вот то, что было, то, что, знаешь, как вот вот, смысл, да, вот деньги, а есть еще, как ты вот правильно сказала, команда, да. И команда тоже важна. И если в команде всё вот так, то, наверно, и ни смысл, и ни деньги тоже в долгую не будут работать, потому что это тяжело.
Мгм. Ну, конечно, если ты говоришь: "Ой ой, м моральное насилие"- каждый раз, то А вы сталкивались, наверно, и не 1 раз за день, то есть нужно было с этим человеком много что-то согласовывать? То есть з з з з И и деньги, ну, уже не решили, скажем так?
Вот. Да-да-да. А у меня мне потом з звонили из этой компании, предлагали вернуться. И я я прям, ну, не в не всерьез, но так в шутку играла внутри себя. Я говорю:"Слушайте"- говорю- "Ну, е вот если вы мне прям совсем большие деньги заплатите, я в целом буду готова. Ну то есть я морально буду понимать, за что я это делаю, да, там". Я могу сказать, что: "Окей, я год вот это всё слушаю, но я там, не знаю, заработаю там, ну, утрированно, на что-нибудь, неважно на что, да -говорю. "Ну, вы мне столько не заплатите"- потому что компания, ну, большая, да, у них, конечно же, есть там штатное расписание и вилки этих э, вилки зарплат, да. Говорю: "Я, ну, я понимаю вилку этой должности". Говорю: "Вы мне столько не заплатите"- говорю. А я на меньшее просто не готова приходить, потому что я понимаю, что сложности, которые здесь есть, стоят дороже". <chuckles> Вот так, наверно.
Мгм. Так. <chuckles> В 2 раза больше. Мгм. М цен зарплату. <chuckles> <chuckles> Но они не дали такой зарплаты?
Не-не-не, ну, это, ну, такой скорее разговор ри риторический, чем реальный, но вот но да да.
Мгм. Но, а, ска
А так мгм. Да-да, слушаю.
Да. А скажи, вот сейчас ты, э, работаешь, у тебя как, а, мн мн наполнена смыслом работа или всё-таки она больше про деньги?
Ну, она, м, она скорее сейчас такая не работа, а подработка, вот. Я в силу того, что я поменяла страну, я вот ушла с работы, которая для меня это прям такая боль очень большая, потому что я, м, 7 лет проработала в большой корпорации в России, и мне очень нравилась моя работа. Это транснациональная огромная корпорация. Мне нравилась работа, мне нравилось ну, то есть, мне казалось, что мне дают адекватное вознаграждение. Я там двигалась карьерно, и ф карьерно, и с точки зрения движения вверх, и карьерно с движения с точки зрения функции, которая мне была бы интересна. И вот я думала, что это будет такая моя работа, с которой я уйду на пенсию. <chuckles> Это была вот первая работа за всё время, когда я думала: "Всё, вот я больше не хочу ничего искать"-да-"я уйду на пенсию". И для меня это прям такой, ну, а
Мгм. По карьерной лестнице? Мгм. Ой, как печально. Всё сошлось. <chuckles> Слушай, ну, 7 лет- это очень большой срок. И как вот ты э, как ты это пережила?
Э, ч что? Ещё раз можешь повторить?
Ка как как ты это пережила, как ты пережила, э, то, что тебе пришлось с э с этой работы уйти и переехать вообще вот? И теперь ты говоришь, что у тебя нет работы, э, постоянной. Как вот это с справляешься?
Ну Ну, кань Слушай, ну, конечно, это тяжело и грустно, конечно же. Особенно ну, я там как бы условно создала там целый департамент, и в нём ста какое-то время было плохо, но потом мы сделали так, что он хорошо работал. То есть у меня было такое ощущение, что это какое-то моё детище, вот я его сделала, и вот всё прям работает, и всё так классно. Это тяжело, но это позволяет, ну, посмотреть на жизнь иначе, потому что вот я вот всю жизнь, вот за за там больше 20 лет, у меня между работами был ма максимум перерыв неделя. То есть у меня не было опыта не работы. <chuckles> Да, да.
Мгм. Серьёзно? <chuckles> Даже в отпуске, даже каки не было выходных?
Не, от не, смотри, отпуск был, но вот когда ты меняешь работу, у меня между работами была максимум неделя. Я всегда меняла, находя новую, то есть у меня не было какого-то
А, так быстро находила.
Да-да-да. И для меня это сейчас такой новый эксперимент. Я сначала думала, что вообще невозможно не работать, теперь я вижу, что возможно.
<laughs> Возможно, да, некоторые всю жизнь не работают, <laughs> тем не менее.
Во вот этот момент я не понимаю, но, а, мы в все разные люди. <laughs>
Да, да, да, это точно. Слушай, ну, спасибо тебе большое. Я очень надеюсь, что ты найдешь работу, которая будет, вот как прошлая твоя, совмещать и деньги, и смыслы, и коллектив хороший. Я очень надеюсь, что у тебя это получится, и мы в следующий раз поговорим, уже ты расскажешь про новую свою работу, <chuckles> про новые свои достижения.
Да. Спасибо те большое, это был да, это хороший разговор, мне тоже очень понравилось. Спасибо.
Всё, счастливо, пока-пока.
Всего доброго.